Pour heu pour m'éclairer un petit peu, et voilà, la personne vient: «Pourquoi tu touches à mon mat?» enfin, elle me crie dessus, hein. <clears throat> «Pourquoi tu touches mon matériel? C'est à moi et cetera» heu et moi, je dit: «D'accord mais chef, heu, je je l'ai pas touché, juste, je l'ai allumé, je l'ai tourné de mon côté pour faire un peu de lumière ça te tu l'utilises pas pas, on est collègue».
D'acco Oui. Oh non! <chuckles> Han! Ouais.
Je comprends pas. «Non, ça c'est mon matériel, tu touches pas et cetera, na na ni» et et vraiment, il il m'a crié dessus, vraiment, il m'a crié dessus, c'est il a la trentaine même plus et il a des enfants, moi j'avais j'avais quel âge à cette époque-là? Je devais avoir 19 ans, 20 ans, ouais, 19 ans, je devais avoir. <clears throat>
Bah oui. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Ouais. Mmh. D'accord.
Et du coup, voilà, c'est parti, après, ça m'a énervé, j'ai j'ai crié un peu aussi et cetera
Ah mais c'est abusé. Ouais.
et heu, et voilà, j'espè et je sais pas, j'avais l'impression qu'il cherchait, heu
Ouais. Mais toi, en fait, pendant tout ce temps, tu gardais ton calme?
J'ai j'ai gardé mon calme jusqu'à la fin ou bon, j'ai un peu un petit peu haussé la voix, aussi, et mais j'avais l'impression, en fait, quand je me suis calmé, j'ai eu l'impression qu'il voulait il me provoquait et cetera, heu, vraiment à la limite pour heu, que je je le fasse quelque chose
Ouais. Ouais.
pour qu'il puisse, hem, faire un je sais pas, un arrêt de travail, porter plainte ou heu, voilà, vraiment, quelque chose comme ça. <clears throat> Mmh mh. Je l'ai vraiment ressenti comme ça enfin, dans la manière dont il a agi et et comment il était avec moi
Oui, voilà, c'est ça, ouais, ouais, mais c'est ça, en fait, il pousse à bout exprès, ouais, ouais. Mmh.

Je vois pas qu'est-ce que tu as fait contre eux, tu as tu leur as rien fait, heu, en soi?
Bah, oui. Ah, bah, non, mais tu sais, heu, mais, en fait, heu
Genre, je vois pas pourquoi ce serait toi le le problème, enfin, ils te voyent comme si tu avais fait quelque chose de mal, tu sais, enfin je je comprends pas.
Heu Ah oui, non, mais c'est ça et heu, c'est c'est la jalousie, tu sais, des personnes, heu, qui sont là depuis, heu, 30 ans, qui n'ont connu aucun autre poste, bah, tu veux
Ah, c'est horrible! Ouais, ouais, c'est ça, ils ont pas évolué, heu
Beh, oui et ils connaissent pas le côté, heu, intégrer une nouvelle personne et cetera parce que, heu, j'étais vraiment, enfin, à la personne la plus récente avant moi, ça faisait 10 ans qu'il était là.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bah ouais, ils avaient besoin de nouveaux.
Tu vois ce que je veux dire? Donc heu, donc forcément, heu, tu vois, en fait, i ils ont pas la capacité de d'intégrer, heu, une nouvelle personne, quoi.
Mmh mh. Non, mais c'est n'importe quoi, franchement je comprends pas, heu
Et ouais et après, bon, c'était des des personnes qui parlaient derrière le dos un peu de tout le monde et en fait, quand ouais et en fait, au bout d'un moment, elle parlait même derrière quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, donc heu, donc à un moment, en fait, heu, je je lui ai dit, quoi. Je je lui ai dit je lui ai dit: «Attention, parce que ne te dévoile pas trop, heu, parce qu'en fait, ici, ça parle beaucoup», quoi et lui, il a fallu qu'il en parle, heu et d bah, ça s'est retourné contre moi et cetera et cetera. Donc heu <laughs>
Ouais, bah, c'est ça le problème, heu s Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Ah non, ça c'est ben, écoute, ça veut peut-être dire que tu es pas fait pour être, heu, dans cette entreprise tout simplement, hein?
Ouais, ouais. Ah ça c'est sûr, mais je crois que je ne suis plus faite pour être dans les entreprises
Ouais, non, je comprends, heu, je comprends.
heu, c'est en fait, ça m'a dégoûtée un peu du, heu, bah, non, franchement, c'est pas ouais, ouais. Et toi, tu as déjà eu? Ouais?
Non, je suis totalement d'accord avec ça, heu, moi, j'ai très peu connu, ben, j'ai très peu connu, heu, de de vrai conflit au travail parce que j'ai commencé vraiment à travailler à mon compte assez tôt. Déjà à à 20 ans, je travaillais pour mon compte.
D'accord. Ah c'est bien, OK. <chuckles>
Et heu, du coup, c'est vrai que j'ai bon, j'ai déjà fait des petits boulots avant ça mais c'est quand en fait, vu que j'ai toujours été dans de petites entreprises, dans de petites structures
Ouais.
heu, on avait plus de place à le le le le p pas dire le vrai la la vraie amitié mais heu, on va dire, il y avait le lien était plus fort parce qu'on était un petit groupe, heu, on s'entraidait tous, donc heu, on était en plus, on était tous un peu dans le même délire. On était on s'entendait tous bien c'est ça, c'est ça exactement et je trouve, en fait, plus l'entreprise est grosse plus, heu, on peut retrouver justement les problèmes que tu as pu, heu, citer juste à l'instant.
Mmh mh. Oui. Mmh.Vous étiez dans la bienveillance quoi? Ouais, c'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Oh l là, franchement, elles étaient c'était une association